Ngomong-ngomong nih, sekarang itu kan, banyak orang itu suka yah, untuk update mungkin, eee, cerita-cerita, entah pribadinya, atau apa pun itu kesehariannya, gitu, di media sosial. Nah, itu kan kadang ada pro kontra ya, bahwa mungkin itu terg eee, apa ya, ada yang mungkin terlalu publik, jadi, eee, kurang privasi, gitu. Nah, menurut kamu nih, sebenarnya gimana ya, caranya kita itu bisa jaga privasi, tapi juga tanpa ninggalin media sosial, nih?
Mhm. Iya. Mhm. Nah, kalau menurut aku sendiri, karena kebetulan aku tuh, tipikal yang nggak ninggalin media sosial, tapi juga tetep jaga privasi ya, karena, takutnya nanti disalahgunakan iya, takutnya kan disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi biasanya sih, aku mulai dengan, eee, nge-privat, eee, ini, kayak Instagram, gitu. Jadi, eee, orang yang mungkin minta berteman, gitu, tapi aku nggak kenal, jadi bisa kan, kayak dicek dulu, gitu. Ini kira-kira, temenku heeh, temenku be kelas, eee, SMP, apa SMA sih, atau siapa sih ini sebenarnya. Jadi, eee, mungkin kalau zaman dulu, waktu awal-awal ada Instagram kan, orang-orang kayak banyak-banyakan followers, gitu ya. Nah, sampai ada yang beli juga ada yang beli juga. Sampai lima belas ribu atau 20.000. Padahal itu semua kayak, orang yang enggak dikenal sama sekali. Itu kan bahaya, gitu. Kalau menurut aku sendiri. Ya, kan? Heeh.
Oke. Jadi seimbang, ya? Benar benar. Oke. Terus nggak diterima, gitu ya? Wah, iya lagi. Iya iya, benar benar benar. Waduh! Ben bener. Iya iya. Oke. Jadi, ini ya, cara kamu itu yang pertama sebenarnya hal yang sederhana, tapi ini sangat berdampak, gitu ya. Karena kan, privat tadi ya iya. Dengan mengunci akun, gitu kan? Mengunci atau mungkin membuat akunnya menjadi lebih privasi. Itu, bisa paling enggak secara nggak langsung memfilter, gitu kan. Memfilter orang-orang yang dikenal dan juga enggak, gitu. Nah, tapi sebelum ini nih, kamu pernah nggak, untuk membuka akun kamu, dan kemudian mungkin ada orang asing yang tiba-tiba nge-DM gitu, ya, atau mem-follow kamu, gitu pernah nggak? Kalau pernah, mungkin bisa ceritain nih. Terus habis itu respon kamu gimana, dan perasaan kamu tuh gimana? Gitu.
Iya. Sangat berdampak, sih. Betul, sih. Mhm. Mmm. Bener banget.